آه، يعني اتعلّمت في الأول فده ادّاني بقى دفعة كبيرة، إن أنا بقى خلاص يعني أنا أنا اللي باتطّلب مثلًا، مش باروح أعرض بقى شغلي على الناس علشان آآ، هم ال هم يشوفوني ويقيّموني وأشتغل. فهي دي صعوبتها، آه.
إمم. أوكي، آه، طيب معلش خليني أسألك خليني أسألك بقى في الحتة بالذات اللي هي بتاعة ال آآ، الفترة اللي أنت ما كنتش مستني أي مقابل مادي، فطبيعي الواحد محتاج مصاريف، ومحتاج يصرف ف في حياته، هل مثلًا خدت بقى إحتياطي من الفلوس مثلًا، يكفّيك لمدة 3 شهور أو 6 شهور اللي هي الفترة اللي أنت هتبقى قاعد مش مستني فيها أي عائد مادي، طبعًا لو جالك خير وبركة، ما جالكش، هتروح لل الإحتياطي ده، هل خدت إحتياطي كده، والَّا حطيت نفسك في مخاطرة من غير ما تعملها ح حساب؟
إمم. أكيد. أيوه، أيوه. ما ما أنا هي دي بقى هي ده ال ده السبب اللي كان مخلّيني باشتغل عمل ثابت قبل أمّا أنقل للعمل الحُرّ، آه، يعني هي الفترة ز زي ما باقول لك، أنا ما كنتش من أول يوم أنا مش حابب وأنا عارف إن أنا مش هاشتغل آآ، آآ، في عمل ثابت، بس كنت شغال علشان بقى إيه، أأمّن نفسي كده فترة، لإن أنا عارف إن الفترة دي مش هاعرف أدخّل فيها أي مصدر دخل يعني.
إمم، تجهّز نفسك بقى لنقلة كبيرة. حلو والله. إمم، لو حصل أي ظرف والَّا حاجة تبقى عامل حسابك إنّك تقدر تلحق نفسك بحاجة معينة.
بالضبط، بالضبط، فقعدت بقى الفترة دي شغّال في عمل حُرّ و وباحوِّش منه علشان أبقى إيه، مأمِّن نفسي الفترة اللي جاية دي كلّها.
كويس والله، و وك ووفّيت بوعدك فعلًا، وما شاء الله عليك أهو، بتقول إنّك آآ، أنجزت وأدّيت، فحقيقي أنا حابب أشكرك جدًا على التجارب الحلوة دي، وأتمنى إنّك ت تكمّل في شغلك الحُرّ، والتقدُّم يعني وتساعد نفسك كويس أوي، شكرًا جدًا.
يعني الحمد لله، إمم. آآ، وأنا كمان والله باشكرك يعني جدًا، آآ، مع مع السلامة مع السلامة.
شكرًا، أشوفك وقت تاني إن شاء الله.